Bueno, fíjate que quería platicarte una situación que últimamente, pues, me está generando un poco de conflicto, y realmente no sé cómo manejar. Eh, va como orientada a un tema a a un poco al tema de lo económico, ¿sabes? Eh, me gustaría establecer específicamente con mi esposa, eh, pues, digamos, algún control de gastos. Si bien es cierto que, por ejemplo, no no nos va mal, la la verdad es que nos ha ido bien, sobre todo últimamente, en cuestión, pues sí, de dinero y esto, pero, eh, siento que de alguna forma ella se está confiando un poco en esta buena situación económica. Y, pues, vaya, a mí me gustaría que, eh, digamos, reorientar un poco los gastos que se están teniendo a, quizá, un poco menos de gustos, y s y y, quizá, prestarle atención como a algunos temas que que vamos llevando, ¿no? Por ejemplo, deudas con con, eh, que sacamos una casa, eh, algunos préstamos que tenemos ahí. De nuevo, no es que nos esté impactando suficiente como para vernos, digamos, limitados en en tema económico, pero también siento que que podríamos reventarlos para, pues, digamos, administrarnos un poco mejor en esta buena racha. Y y no sé cómo tratar justo con ella el el hecho de: "Está bien que nos demos gustos, pero, pues, hay que limitarlos un poquito para para tomar mejor ventaja", ¿no?
Okey. Okey. Okey. Entiendo. Okey. Okey. Ujú. Sí, claro, creo que entiendo perfecto esta situación, y y, pues lamento lo lo incómoda que puede tornarse con, pues, en este caso con tu esposa. Pero espero que con esta conversación encontremos algún par de sugerencias, eh, o recomendaciones con l para que puedas abordar con ella este tema, y y pues salir de este de esta situación, ¿no? Solamente, eh, me gustaría hacerte un par de de preguntas, eh, para tener un poquito más de, de contexto. Eh, ¿qué tipo de límites te gustaría poner exactamente? O sea, quizá llegar a un punto más a algún equilibrio, porque sientes que se está como que gastando, eh, de más de manera innecesaria, o o a o, ¿a qué tipo de límites te refieres?
Ujú. Súper. Claro. Sí, quizá un poco más al tema de gastos innecesarios. De nuevo soy soy una persona que de hecho, justo e ella fue la que me influenció mucho a darnos más gustos. Porque si antes era como demasiado, no digamos tacaño, pero sí cuidadoso con el dinero. Ah, entonces, realmente no quiero que perdamos ese estilo de vida de estar saliendo, de estar yendo, pues, a lugares que al final implican un gasto. O sea, no no me gustaría, eh, quitarlos del todo, pero la realidad es que se combina, por ejemplo, como que no sé, un un fin de semana salimos, eh, gastamos bastante. Y aparte de eso, pues, de repente vemos cosas que nos gustan, no sé, en en anuncios de creo cosas que nos salen en línea, cosas así. Y hay veces que ya sin consultarme, pues, lo compra, ¿no? Incluso, hay muchas cosas que me compra a mí que yo de repente le puedo llegar a decir: "Ah, esto me gustó", y y como que me da esa sorpresa, ¿no? Entonces, no lo hace como en un en un plan egoísta. Y realmente, como te digo, no nos deja en una situación, pues, mala ni ni delicada, ni mucho menos. Pero, pues, la realidad es que yo de repente sí me entra como que ese gusanillo, ¿no? De decir, ah, pues, eh, si no hubiéramos gastado 1000 $2000 pesos en esto, eh, probablemente lo podríamos estar usando para ahorrar, para para quizás liquidar alguna deuda, algo que se tenga por ahí. Eh, entonces, pues, es es principalmente eso, con los gastos innecesarios, tanto en temas de de comprarnos objetos como el el estar saliendo tan seguido.
Ajá. Okey. Okey. Okey. Ajá. Okey, entiendo perfecto. Oye, y tengo otra pregunta, en esta, pues, relación, en este tipo de situación, eh, ¿tú eres la única persona que que aporta dinero, o ambos trabajan y ambos aportan? O o cómo funciona como que, pues, esa economía en su relación.
No, realmente los 2 trabajamos, los 2, eh, vaya, generamos, pues, como que ese ese ingreso, por eso es que afortunadamente, pues, nos ha ido bastante bien. Em, porque, pues, nuestros sueldos, y y en general de ingresos, pues, no son tan bajos, ¿sabes? Entonces, pues, al final tener 2 de esos tipos de sueldos, la verdad es que nos ayuda bastante. Eh, y no, no, no es como que que el dinero sea mío ni mu ni mucho menos, al contrario, de hecho, siempre lo lo combinamos. O yo así pretendo como que, eh, no gastar yo directamente, sino, pues, prácticamente es como: "Ten mi dinero, eso es lo que tengo de pagos y adelante, ¿no? Si si de repente necesitas algún, eh, cualquier cosa", pues, vaya, que tenga esa esa confianza de poder comprarlo. Pero, eh, pues, justo por esto es que se ha generado como que ese ese tipo de temas de de repente, eh, que me regale algo, o que ella se compre algo, de nuevo está está súperbien, pero vaya, con tanta frecuencia es lo que me está generando como que esta preocupación.
Okey. Okey. Entiendo. Okey. Okey. Okey, entiendo. Y, ¿has como que, quizá, ha hablado con ella antes o algo así. O o no le has emitido como que ningún tipo de comentario al respecto?
Ah, sí. En algún momento lo llegué a platicar con ella, y vaya, como que me muestra, como que esa eh, que que estamos empatados en ese tipo de visión, ¿sabes? Como de de repente, de: "Ah, pues sí, e entiendo totalmente. Y, pues vamos a a administrarnos un poco mejor". Pero, pasa que a los 2, 3 días, otra vez, ya compró algo nuevo, ¿no? Y, es: "No, es que estaba en oferta y me gustó, y esto". Y es como de: "Okey, va, está bien". Y al siguiente día, otra vez y otra vez. Entonces, sí me ha expresado, como que se siente empatada con ese esa forma de pensar que tengo yo, pero al mismo tiempo, como que sigue en este tipo de hábitos.
Ah. Okey. Okey, en entiendo perfecto. Creo que que puedo darte un par de sugerencias o recomendaciones, que quizá, eh eh, te ayuden. Eh, primero, eh, no sé, quizá podría funcionar, en que, pues, te sientes y platiques con ella de a quizá de u desde una forma más amable y más empática. Con mucha calma, en la que, quizá, ella, eh, pues, no lo sienta como una imposición o o algo así, ¿no? Que quizá, eso es lo que provoca, que inconscientemente, ella sea como: "Ay, solamente lo dice porque, pues, mi forma de ser es así. Y y pues ella lo malinterpreta". Pero, pues no, ¿no? Y que quizá, le digas: "Oye, a ver, este, no no es por por mi forma de ser, simplemente creo que podemos llegar a un equilibrio. Me preocupa que, pues, el trabajo, o a veces las cosas, no duran para siempre. Y y que, pues, esto termine, que no tengamos ningún ahorro". Y que, quizá puedas implementar como de que: "Eh, yo tengo muchas metas para cumplir contigo. Que las cumplamos como como equipo. Y y no sé, quizá, que compremos una casa, o que compremos un coche nuevo. Eh, cosas más grandes. Y, a veces siento, que estas, como que fuguitas de dinero, eh, pues al ser tan constantes, aunque quizá para ti sean mínimas, pues, a la larga, provocan una cantidad fuerte, que, pues quizá, podríamos estar ahorrando". Y y, no sé, que quizá, eh, ofrezcas alguna alternativa, en la que digas: "O sea, qué te parece que vamos a a sentarnos. Vamos a hacer cuentas de cuánto es lo que, eh, nuestro ingreso mensual. Vamos a separar nuestros gastos fijos, no sé, alquiler, servicios, comida, etcétera. Y después, lo que queda, lo vamos a dividir a la mitad. Y, eh, pues, la mitad, te lo puedes gastar en lo que tú quieras. En esas cosas que viste en oferta, o lo que se te antojó. Y la otra mitad, la vamos a ahorrar. Y y, pues así, es un equilibrio. Y y, eh, pues no sé, como como mantener este tipo, pues, de límites". Eh, pero de manera sana y calmada, para que pues, ambos puedan seguir, em
Ujú.
pues en esta en esta dinámica, como de trabajar juntos en equipo. No sé, ¿qué, qué te parece?
Ujú. Mm, pues sí, la verdad es que me hace muchísimo sentido. Honestamente, eh, como te decía, ¿no?, ya lo he platicado con ella, pero quizá no he tenido como que ese acercamiento un poco más, am, mm, digamos, en en un entorno, pues, de confianza, ¿no?, de de de llegar a expresarle a ella, que quizá no son preocupaciones como tal, pero que sí creo que le podemos llegar a dar otro objetivo. Creo que también algo que me serviría muchísimo para precisamente que ella lo vea un poco más aterrizado, y no tanto como una opinión mía, sino que realmente tiene un objetivo es, eh, pues, quizá esto de segmentar l el el dinero libre que tenemos, en sí tanto, no dejar de darnos esos gustos, porque evidentemente son muy necesarios y es algo positivo, eh, pero, pues, que directamente sí ya haya una cantidad que se tenga que ahorrar, ya haya un ingreso que, vaya, sea un poco más firme el hecho de de de, este porcentaje se destina para esto y este otro para, pues, nuestros gustos y y esos de detallitos, ¿no?, que de repente nos podemos llegar a a necesitar, a querer y todo esto, entonces, mm, sí creo que definitivamente voy a intentar hablar con ella desde esta perspectiva, y sobre todo también algo que me gustó mucho que que mencionaste es quizá mencionar una meta clara, ¿sabes?, como de ese ese tipo de ahorro de: "Ah, bueno, quiero ahorrar por esto en específico". Creo que también el hecho de de, pues, no tener algún objetivo en concreto, porque, pues, vaya, afortunadamente casa ya tenemos y carro también, entonces, eh, pues, justo quizá buscar alguna meta un poco más grande, buscar algo, eh, a qué darle sentido a ese ahorro, pues, pues, quizá le puede llegar a ayudar a ella de, no es que este dinero no se pueda utilizar en otra cosa y por eso nos lo tenemos que gastar, sino sí hay un objetivo, ¿no?, en en concreto que, pues, juntos podemos lograr y tal. Entonces, sí, definitivamente creo que este este consejo me gustó muchísimo y y y lo voy a implementar con ella, voy a platicar a ver a ver qué tal salen las cosas.
Sí, claro Claro. Sí, claro. Ujú. Okey. Sí, y me alegra mucho que que alguna de este tipo de sugerencias, pues, te pueda servir y te pueda dar como que una perspectiva diferente, ¿no?, y justo, o sea, el el chiste es como, pues, llegar a encontrar un equilibrio en el que tampoco se restrinjan y se limitan como del estilo de vida que ya llevan, pero encontrar un balance entre ahorrar y seguir haciendo este tipo de, pues, de actividades, ¿no?, y por último, quizá también podrías practicar como frases breves y respetuosas para decir no, ¿no?, o sea que s quizá que te diga: "Oye, eh, mira esto, me lo voy a comprar", eh, o "Te lo compro", y que quizá practiques en responder: "Ay no, creo que no me gusta tanto, eh, creo que me quiero esperar a tal porque quiz al fin de semana porque vamos a salir a la plaza y quizá ahí encuentro algo que me gusta entonces, pues, mejor esto me lo gasto el fin de semana". No sé, quizá algún tipo de de herramientas como de que en las que digas no, de manera sutil y respetuosa y que también eso vaya como que, eh, pues, guiando el caminito por el cual quieres ir.
Ujú. Sí. Sí, creo, que t esto también me hace muchísimo muchísimo sentido, creo que de hecho me empató bastante con una una frase que que me gustaba mucho, que es el: "No es decir no, sino como sí". Y creo que esto esto empata demasiado con lo que tú estás mencionando, justo no poner no no decir un no desde la imposición, sino de vamos a buscar la mejor forma de hacerlo y y, pues, sobre todo como, eh, pues, sí, un poco de responsabilidad orientada a esto de de cumplir alguna meta más grande, creo que es un gran complemento. Y sí, definitivamente es algo que que voy a empezar a poner en práctica. Te agradezco muchísimo, muchísimo tus palabras porque no tienes una idea de cómo me ayudan, ¿no?, a tener esa claridad que necesitaba.
Claro. No, de nada, gracias a ti por compartirlo, yo confío en que lo vas a hacer increíble.